Iya emang masuk akal gitu loh Kak apa yang Kakak sarankan jadi karena, aku baru banget kepikiran gitu kalau ternyata emang yang nyaman itu berarti sekarang di posisi aku menjadi seorang ibu tuh jadi yang paling utama berarti kan ya Kak. Dengan istilahnya, eee, aku apa, eee, nggak bisa ngambil baju-bajuku yang kemarin-kemarin jadi yang yang mana yang paling utama gitu ya.
Mmm. Betul Kak nah Betul. Bener nah nanti ketika kamu sudah deal dengan, eee, mindset atau perasaan itu udah ib katakanlah kalau anak zaman sekarang udah berdamai gitu ya, kamu tinggal pilih nih, potongan-potongan baju yang ramah sama tubuh kamu pasca melahirkan ini tadi dan, seperti yang kamu udah sampaikan itu kamu udah bener, kamu tinggal melanjutkan lagi aja. Cari atasan-atasan yang kayak jatuh, bukan yang ketat-ketat gitu. Kemudian, cari, eee, celana yang pinggangnya itu elastis atau kayak ada karetnya gitu Kak itu juga me nyaman banget kan, eee, kemudian, mungkin kamu lebih perbanyak, eee, ini aja sih outer-outer ringan gitu loh Kak yang bisa ngebentuk, eee eee, apa, eee, kayak, eee, siluet tanpa, eee, tanpa menyembunyikan e kondisi tubuh kamu yang sebenernya gitu artinya, kamu bisa pilih, baju yang netral kaos-kaos jatuh yang netral dengan warna-warna yang netral juga tapi mungkin kamu, lebih kombinasiin aja dengan outfit dengan beberapa outfit yang mungkin bentuknya lebih lucu-lucu nah itu, secara gaya itu akan dapet tuh tapi tanpa menghilangkan kenek kenyamanan dan keamanan kamu ketika berpakaian, gitu sih jadi ini soal outfit aja bukan bukan bicara tentang ukuran aja bukan bicara tentang ukuran lagi sih, gitu gimana kira-kira?
Iya iya. Oke. I iya iya. Iya benar banget, mhm. Iya betul betul. I iya kayak. Iya iya. Oh iya sih. Oh iya sih. Iya iya iya. Oh iya iya berarti, wah Kakak idenya cemerlang banget kayak berarti kan dulu mungkin aku fokusnya dan aku kan gara-gara aku terlalu fokus sama size gitu kan, sama ukuran, tapi aku gak memikirkan kayak motif-motif yang lucu-lucu gitu kan ya Kak, jadi biar aku enggak keliatan lebih stylish gitu kan berarti ya Kak ya. Mmm, iya sih Kak.
Mhm, iya. Nah. Betul betul iya nah sekarang mungkin pelan-pelan aja gitu kalau gak salah kok kalau kamu oh nanti bakal cari baju yang motif-motif tapi, eee, mungkin akan lebih aman lagi ketika kamu pilih beberapa, eee, baju yang polos aja warnanya yang netral-netral tapi nanti kamu pikirin tuh outer-nya atau aksesorisnya apa nih jadi, apa ya gaya kamu tuh tetep ada, tapi kamu nyaman gitu sih, Kak.
Mhm, iya. Iya. Iya. Iya iya oke masuk akal masuk akal banget. Eee, kalo misalnya mmm? Kalau misalnya aku berarti aku harus agak ada ngebudgetin khusus gitu kan ya Kak? Karena kan, aku udah gak bisa pake bajuku yang lama-lama nih. Berarti kayak aku kalau memang yang lama masih cukup masih bisa aku pake gitu masih sekarang masih bisa lah oke gitu. Tapi kalau memang ternyata udah nggak cukup, berarti aku memang harus ada budget sendiri untuk bisa, eee, membeli sesuai dengan size yang sekarang kan berarti ya Kak?
Mmm, mhm, gitu dan aku mungkin ada iya? Gimana Kak? Mhm, iya. Mhm.

Ya itu kayaknya mau nggak mau harus kayak begitu ya Kak, karena kalau daripada kamu memaksakan dengan menggunakan baju-baju yang lama, yang benar-benar sudah, eee, terlalu nggak nyaman buat tubuh kamu, itu malah bikin kamu nanti makin, ng eee, apa ya, keliatan makin nggak percaya diri gitu, artinya, eee, nggak apa-apa kamu, eee, fokus juga ke budgeting itu tadi. Tapi menurut aku ketika kamu merencanakan untuk membeli baju, mungkin, tidak, e perlu yang berlebihan atau terlalu konsumtif juga ya. Pastikan kamu pilih, beberapa, eee, 3 atau mungkin 4 outfit yang, seb itu bisa kamu pakai berulang-ulang tapi juga bisa kamu, eee, apa, eee, mmm, stylish dengan, itu tadi, beberapa eee, luaran atau, in e apa, eee, aksesoris gitu dan, intinya outfit yang bikin kamu nggak mikir panjang deh ketika kamu mau pake itu, gitu. Dan langsung, eh, set set set cepat gitu, karena apalagi kan kamu punya anak ya Kak ya. Ada tadi, e concern kamu buat gendong anak, walaupun itu di tempat umum. Pikirin baju yang nggak terlalu ribet gitu, karena kadang-kadang kan ada baju yang, secara desain, bentuk model itu kan memang, ah, menonjolkan, ke a indahan gitu ya, apa sih, eee, a ar artistiknya gitu kan, lebih kayak visualnya tuh dibikin, wih, meliuk-liuk, mungkin dengan lipatan-lipatan, rumbai-rumbai. Nah mungkin, hindari dulu sih bentuk baju baju yang seperti itu Kak, gitu.
Hmm. Iya betul. Iya iya. Oh, iya sih. Oke. Ya ya ya. Baju, mhm. Iya iya, betul betul. Iya iya, benar benar banget Betul betul betul. Betul betul betul. Iya. Mhm, iya iya iya iya berarti, memang fokusnya itu pertama kenyamanan, terus ke-2 juga coba nggak terlalu fokus dengan size, tapi coba untuk cari yang clear, e clear tone gitu kan, kayak warna-warna netral aja. Terus kalo memang ternyata aku masih tertarik sama yang, motif-motif lucu kayak gitu juga masih aman aja, terus bisa ditambah-tambah pake outer yang menyembunyikan siluet-siluet, eee, biar agak menyamarkan gitu kan ya Kak, dengan keadaan tubuhku gitu dan, intinya juga aku jangan kayak langsung minder gitu kan ya Kak, karena wajar aja kan dengan aku baru lahiran terus, tiba-tiba berat badanku, eee, tam agak bertambah gitu wajar ya Kak, oke oke oke.
Betul, iya. Betul. Mmm. Iya sih, mmm. Wajar banget sih, mmm. Jadi intinya kamu ya sama-sama Kak, intinya kamu, eee, apa ya, gaya kamu tuh boleh beradaptasi dengan tubuh kamu yang sekarang, dan itu wajar, itu adil, dan itu enggak salah sama sekali. Jadi, semoga beberapa saran dan tips dari aku tadi membantu kamu ya Kak ya.
Makasih banget ya Kak.